Ja, hey. Ich habe 'n Problem. Und zwar, das klingt jetzt vielleicht erst mal 'n bisschen komisch, aber ich habe so, ja, 'n bisschen Angst vorm Reisen mittlerweile und ich weiß auch gar nicht so genau, woher das rührt. Ähm, genauer gesagt e mache ich mir 'n bisschen Sorgen um's Fliegen. Also ich bin schon mal in meinem Leben geflogen, aber, ähm, ja, da war ich noch so klein- sage ich mal- dass ich mich da kaum dran erinnern kann. Ja, und mittlerweile, ähm, weiß ich nicht habe ich, glaube ich so 'ne <chuckles> Art Flugangst entwickelt, weil ich wenn ich so irgendwie mit Freunden rede und die schlagen Urlaub vor und die die schlagen dann vielleicht vor: „Okay, lass uns, äh, vielleicht mit dem Flugzeug irgendwo hinfliegen“, dann ich weiß nicht, das bereitet mir irgendwie Unbehagen so. Und ich habe einfach irgendwie das Gefühl- ich weiß nicht- ohne es jetzt, äh, konkret, äh, beschreiben zu können, warum, aber ich glaube, ich habe da einfach so 'ne Art Flugangst entwickelt. Ähm, ja jetzt weiß ich auch echt gar nicht so, wie ich damit umgehen soll, ne? Weil, äh, ich habe jetzt <chuckles> will jetzt ungern einfach in den Flieger steigen und das ausprobieren, weil danach, äh, stimmt's und dann hocke ich, ähm, 2 Stunden im Flieger und komme nicht raus. Aber eigentlich möchte ich halt schon irgendwie d na ja mal in Urlaub fliegen, ne? Weil nach Japan oder so kommst du halt s schlecht mit dem Auto, <laughs> w sage ich mal. Und jetzt dachte ich, äh, dass ich dich da mal konsolidiere. Vielleicht hast du da 'n paar Tipps oder kennst das selber und, äh, ja, kannst mir da so 'n bisschen weiterhelfen.
Mhm. Ähm. Äh,, äh, zu äh, zuallererst vielen Dank, dass du mir vertraust, ähm, mit mit dieser Frage. Ähm du bist da du bist da nicht alleine, das weißt du sicherlich auch. Ähm, du sagst, dass du nicht so genau weißt, wo das herkommt. Ähm was ist denn diese Angst tatsächlich? Kannst du das 'n kleines bisschen mehr beschreiben?
Ja, klar, gern. Also, ich denke, ich habe jetzt keine Angst vor 'nem Absturz. Also, ich weiß, dass das Flugzeug so das sicherste Reisemittel ist, was man wählen kann, so und dass 'n Auto und Zug et cetera, ähm, tausendmal schlimmer ist. Ich habe eher so die Befürchtung, weißt du, ähm, mal angenommen jetzt also, es ist jetzt nicht der Fall oder nicht, dass ich's weiß, aber mal angenommen, ich hätte Höhenangst, okay? Und, ähm, das weiß ich aber nicht, dass ich Höhenangst habe, weil, ich, äh es wurde halt irgendwie noch nie getriggert oder so, auf 'm Berg hat man ja eigentlich keine, weil da geht's halt also, man steht ja nicht an 'nem Abgrund oder so was, aber man hat immer noch Boden unter sich. Ähm, und dann steige ich in 'n Flugzeug, wir steigen auf Reiseflughöhe, ne, das sind 10 Kilometer. Und dann stelle ich da oben fest: „Oh, oh, so, irgendwie, die Höhe, die bekommt mir gar nicht, mir wird schwindlig, ich kriege Panik” oder so was. Dann hocke ich halt in 10 Kilometer Höhe in 'ner Aluminiumröhre und komme nicht raus. <chuckles> Und ich glaube eher, das ist quasi die Befürchtung, die ich habe, dass ich da halt wenn irgendwas sein sollte, ne, sei es 'n Notfall oder sei es halt so was, was ich grad beschrieben habe, dass ich, äh, quasi irgendwie 'ne Angst habe, von der ich noch nichts weiß, die aber dann von dem Flug getriggert wird, dass ich da halt dann nicht einfach wie beim Zug, äh, aussteigen kann, sondern dass ich da halt dann, ja, in 10 Kilometer, äh, Höhe bin und einfach nichts dagegen tun kann.
Mhm. Das hört sich so an, als hättest du Angst vor der Angst. Ist das richtig?
Hm ja, also kann man, glaube ich schon so bisschen bisschen sagen ja.
Okay. Ähm Das heißt, wenn du in so 'nem Zug in so 'nem schnelleren Zug bist, äh, in 'nem ICE oder so was, ähm dann hast du diese Befürchtungen nicht. Dann ich meine, die halten auch nicht an jeder Milchkanne. Die machen auch nicht immer 'n Zwischenstopp. Ähm, da kommst du auch nicht raus. Und da bist du durchaus a auch mal 1 Stunde oder sogar noch länger drin und kommst nicht raus. Geht's dir da auch so?
Mhm. Hm. Lustigerweise, äh, während der Fahrt nicht. Also, solange wir u uns in Bewegung befinden, ist das alles cool. Aber wenn wir jetzt mal angenommen, irgendwo außerplanmäßig auf der Strecke halten müssen, ne, mitten im Nirgendwo, in 'nem Waldgebiet oder, weißt du, wo keine Zivilisation ist? Ja also wir halten halt nicht an 'nem Bahnhof oder so was wo ich weiß: „Okay, d da der Halt ist geplant, ne, da kann man ein und aussteigen.“ Und dann weiß man ja auch nicht, wie lange man da steht. Da wird mir auch irgendwie mulmig. Also, ich weiß auch nicht, woran das liegt. Ich ist ja auch voll die irrationale Angst, weil was soll denn schon passieren, so. Ähm
Mhm.
Deswegen, also ich weiß auch gar nicht, woher das kommen könnte, weil ich habe auch eigentlich noch nicht schlechte Erfahrungen gemacht oder so mit 'nem mit 'ner Zugfahrt oder, ja, mit dem Flug da war ich halt so jung, dass ich mich nicht erinnern konnte, ne? Da haben mich meine Eltern halt mitgenommen und ich wusste noch nicht mal, was im Flugzeug ist. <giggles> Ähm, ja, aber so verhält sich das dann, ja, im Zug. Also bei der Fahrt würde ich sagen, nicht, aber sobald wir irgendwo unplanmäßig stehen und ich wei auch nicht weiß, äh, wann's weitergeht und wie's weitergeht. Also, es ist so 'n bisschen vielleicht der auch der Kontrollverlust, der mich da plagt.
Ja. Ich wollte's grade sagen. Ähm, das hört sich so 'n bisschen an, als fehlt dir da die Kontrolle. Ähm die meisten Experten sagen in diesem Zusammenhang, ähm, dass du dich da selber 'n bisschen abhar härten musst, dass du diese Angst erleben musst ähm, dass du dich in die Situation bewusst in diese Situation begeben musst, in der du diese Angst hast. Und dass du langsam, aber sicher, 'ne Toleranz entwickelst dazu. Das würde in deinem Fall, ähm, bedeuten, dass du mal 'n kürzeren Flug machst. Dass du mal von Düsseldorf nach München fliegst ähm, oder von Hamburg nach Berlin fliegst. Das sind ja relativ kurze Flüge, wo du tatsächlich das Erlebnis einfach mal hast. Ähm, und die würde ich auch nicht unbedingt alleine machen, diese Flüge. Ähm, wäre das 'ne Idee? Hast du 'ne Person deines Vertrauens, die du mitnehmen kannst, die dich kennt, ähm, wo du sagst: „Okay, du musst mir jetzt helfen, da durchzukommen. Ich muss einfach mal ausprobieren, ob das funktioniert.“?
Also, d 1. du meinst so 'ne Art, Expan äh, nicht Expansion, Ex wie nennt man das, Expositionstherapie oder nennt man das, glaube ich, in der in der Psyche, genau?
Exposure Exposure Therapie, ja, wo du dem wo du einfach dem angstmachenden, ähm, Faktor ausgesetzt bist, aber wo du das kontrolliert machst, wo du das selber entscheidest, ähm, und wo du es in kleinen Stücken machst, damit du dich dran gewöhnst.
Mhm. Mhm, ja, ich glaube, das ist der große Punkt, ne? Dass ich da selber die Entscheidung habe, dass ich jederzeit aus der Situation rauskomme. Und ja, also, ehrlich gesagt habe ich das noch niemanden anvertraut, so außer jetzt hier im Gespräch. Ähm, ich müsste dann halt einfach mal 'ne Person finden, quasi, ja, der ich da genug vertraue und die dann auch Lust hat, quasi sich da mit mir mal hinzusetzen, einfach so 'n, ja, etwa für sie wahrscheinlich dann etwas unnötigen Flug irgendwo wohin zu machen, der halt dann auch nur irgendwie 'ne 0,5 Stunde dauert, ähm, ist ja auch mit Kosten verbunden. Aber ja, das wäre natürlich, äh, schon mal 'ne Möglichkeit, das auszuprobieren, so 'n kurzen Flug. Das, ja, würde ich wahrscheinlich dann zur Not auch aushalten mal, wenn's dann wirklich dazu kommt, dass da irgendwie, ja, Panikgefühle kommen oder so.
Mhm. Ich hm. Ich ich würde das 1. das 1. Mal tatsächlich, ähm, auch ein Ereignis draus machen. Ich würde dann, äh, Wochenende oder sogar 'n langes Wochenende aussuchen, ähm, sodass du dich auf was freuen kannst, weißt du? Nicht nur hinfliegen und gleich wieder zurückfliegen, sondern, ähm: „Wo auch immer wir hinfliegen, da machen wir dann jetzt auch mal was.“ Ähm, und dann auf 'm Rückflieg Flug eben das Gleiche noch mal machen, aber ja, du musst da tatsächlich dann noch 'n bisschen Vertrauen haben in die Menschen um dich herum, dass du dir jemanden aussuchst, ähm, mit dem du drüber reden kannst und der dir da helfen kann. Ähm, und vielleicht muss das auch eine Person sein, ähm, der oder die sich nicht komisch, ähm, fühlt, wenn du da sagst: „Ich muss jetzt deine Hand halten. Es geht gerade nicht anders.“
Mhm, also, du meinst, so 'n Art Wochenendtrip oder dass die andere Person dann vielleicht auch was davon hat und wie du sagst, dass ich mich da auch drauf freue. Dass da jetzt auch nicht nur dieses Ereignis ist: „Okay, ich, äh steige in 'n Flieger, und, äh, kriege vielleicht die Panikattacke meines Lebens und und und, äh, ansonsten ist nix.“ Und stattdessen quasi, dass man sich dann im Flieger schon drauf freuen kann: „Okay, wenn wir landen, dann keine Ahnung, haben wir 'n schönes Hotel und machen dies, machen das.“ Quasi das meinst du, oder?
Mhm. Ja, ja, ähm, und dann gibt's noch, ähm, so 'n paar andere Tricks. Ich würde da wirklich ganz offensiv mit umgehen. Ich würde zum Beispiel, ähm, bereits beim Einchecken ähm, der Person, wo du eincheckst, wo du dein Gepäck abgibst, gegebenenfalls, äh, sagen „Ähm, ich habe 'n kleines bisschen Angst zu fliegen. Gibt's irgendwelche Tipps, die Sie mir geben können?“ Ähm, ich würde mich unbedingt in die Mitte des Fliegers buchen und nicht am Fenster sitzen wollen an deiner Stelle. Ähm, das sind so die die kleinen Sachen, die du machen kannst, um die Rei die die die Reize die Reiz ähm, Überflutung 'n bisschen zu reduzieren und um auch, ähm, die Leute um dich herum, die wissen müssen, worum es geht, 'n bisschen vorzuinformieren, dass sie sich 'n bisschen dich kümmern müssen. Ähm, das ist S ich würde das sehen, wie so, ähm, du musst 'n Schritt nach vorne machen und tatsächlich mit deinen Schwierigkeiten, ähm ganz offensiv umgehen und, ähm, die wirklich sehr aktiv, ähm sehr aktiv behandeln und s sehr aktiv mit denen umgehen.
Mhm. Ja, das sind auf jeden Fall schon mal gute Tipps. Also, ich habe ja auch, äh, sagen wir mal, flugerfahrende Freunde, ne? Die eigentlich so 1 oder 2 mal im Jahr fliegen, die vielleicht da dann auch so 'n bisschen schon, ja, mir den ein oder anderen Ratschlag mitgeben können. Also f man die würde ich mich auf jeden Fall mal wenden. Und ja, auch was du gesagt hast, äh, dem Personal Bescheid zu geben, das habe ich auch schon jetzt öfter gehört. Also, ich habe das Problem ja schon mal gegoogelt. Und das dann auch immer einer der 1. Tipps, ja: „Sagt der Stewardess bitsch Bescheid, damit die auch so 'n bisschen auf dich achten können.“ Im Zweifelsfall, äh, merken die halt dann auch schon so: „Okay, irgendwie geht's dir nicht gut, ich gehe jetzt mal hin und beruhige den.“ Ähm, das war eigentlich dann auch 'n ganz guter Tipp, dass dass die dann auch schon äh, ja, einfach so 'n bisschen Bescheid wissen. Aber lustiger weise g ähm, ich habe schon mal öfter drüber nachgedacht, äh, zu fliegen. Ähm, aber wenn ich fliege, dann würde ich unbedingt 'n Fensterplatz haben wollen, weil das sich so 'n bisschen mit meiner Persönlichkeit so, äh, verhält, dass ich ja weiß, dass ich im Flieger sitze, dass ich auf 10000 m Höhe bin. Und da für mich macht's das irgendwie schlimmer, das nicht zu sehen, weißt du? Ähm, a a ich weiß hal weiß oder sehe lieber, woran ich bin, als dass ich quasi mir das vorstellen muss und das dann nicht sehe. Äh, vielleicht schwierig zu erklären, aber <chuckles>
Mhm. Mhm. Das nein, nein, das kann ich sehr gut verstehen und das finde ich total klasse, weil das ist genau das offensive Umgehen mit diesem Problem, von dem ich gesprochen habe. Du willst das dann schon sehen und meine Güte, wenn du gutes Wetter hast, dann ist das so ein Genuss. Dann sieht das, äh das Land von oben sieht wirklich so toll aus und du, äh, schaust raus und versuchst zu finden, wo sind wir denn jetzt? Ich bin mir sicher, dass du da ganz viel Spaß hast.
Danke dir.